जो गीत होते हैं ना, गीत मतलब हर इंसान के जीवन में एक अलग ही भूमिका निभाते हैं। अब हमारे जीवन में हमारे मनपसंद गीत हर किसी के अलग-अलग होते हैं। तो क्या आप मुझे बताएँगी कौन-सा गीत है या कौन-सी आवाज़ है जिसको सुनते ही आपको घर की याद आ जाती है?
अ, जी देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा ही अ, प्रसिद्ध सोंग है। अ
अच्छा।
अ, जो कि फ़ैमिली <chuckles> के रिलेटेड ही है, जो कि "ऐ दिल लाया है बहार" आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं। एह, वो तो पारिवारिक स हाँ, पुराना गाना, प्रीति ज़िंटा और सैफ़ अली ख़ान है इसमें। अ, तो ये गाना देखिए, उसमें ना मतलब आप, जैसे कि गाना ही मैं जब भी <chuckles> सुनती हूँ तो अपने परिवार की ही याद आती है द अगर मैं कुछ टाइम के लिए अगर, बाहर रहूँ या फिर अ, में या फिर कभी कुछ काम के सिलसिले से या फिर मैं कोई दूसरे राज्य में जाना पड़ता है तो, ऑटोमैटिकली घर की याद आ जाती है। तो ये देखिए ये कुछ ह अज हाँ, जी, तो ये गीत ना इतना मेरे लिए अ, इतना ख़ास है। अ, वैसे तो ये इसके अलावा और भी हैं, और एक गाना है जो है कि याद है
अरे वाह! पुराना गाना है ये? अच्छा। जी। अच्छा। जी। अच्छा और भी हैं, बताइए।
2 हैं अ, जो मुझे परिवार की बहुत बेहद याद आती है। जैसे कि कुछ मेमोरीज़ हो या फिर अ, उनके साथ जो वक़्त बिताया हो, वो सब चीज़ों का मुझे कहीं ना कहीं वो गानों से याद आती हैं। जैसे कि आप ये तो जैसे ऐ दिल ला है बहार देखिए, हमने बहुत बार अपनी, बर्थडेज़ में ख बर्थडेज़ हो या फिर मेरी अभी बहन की विवाह हुआ है, उसमें भी हमने बजाया था जी, ये गाना गाकर। तो गाना गाया भी साथ में और इतना रोना आता है मतलब हुँ।
हाँ जी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा! आपके घर में जब सब लोग ये गाना मतलब सुनते हैं और गाते होंगे, तो आप लोगों को बहुत खुशी मिलती होगी ना? एक खुशी का मतलब कहते है ना कि, एक सकारात्मक-सा माहौल बन जाता होगा ये गाना सुन के क्योंकि आपको पसंद है ये गाना।

अ, घर की अ, देखिए, पुराना ज़्यादा पुराना नहीं है, नया ही है। शायद 2 साल पुराना आया था। जी वो अपना, अपने, "ये दिल धड़कने दो" या अपनी ये क्या प्रियंका चोपड़ा का था, देखो “धक-धक अ, मारे” अपनी प्रियंका चोपड़ा का था, देखो। “ये दिल धड़क ने व दो" पिक्चर में, “धक-धक करने द” क्या-क्या था? था ऐसे ही, वही परिवार का था। जी।
अच्छा। कौन-सा? कौन-सा? अच्छा। तो अच्छा, तो ये वाला गाना आपको पसंद था उसका, जो उस मूवी में आया था, ये वाला गाना। ये अ, गाना अ, आप वो वाला कह रहीं हैं क्या? ये थोड़ा नाचने वाला गाना है ना?
हाँ, जी, जी। हाँ, हाँ, नाचते हैं। स पूरे परिवार वाले, सब एक साथ, उसमें नाचते हैं, तो वो वाला।
अच्छा। अच्छा, अच्छा, समझ गई, आप कौन-सा बोल रहे हो। तो आपके परिवार में जब कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो आप ये वाला गाना भी चलाते हो?
हुँ। हाँ, चलाती अन् हमेशा तो नहीं चलाती थी। रिसेंट्ली चलाया था अ, रिसेंट्ली चलाया था। अ, तो मतलब स उनको ये हाँ, सबको नि न डान्स सबने नहीं किया था। सबको लेकर डाँस करना पड़ा। निग मतलब खींच-खींच कर, खींच-खींच कर लेके जाना पड़ा था। तो नाचे थे सब जने, मतलब एक अ, मतलब कैसे-तैसे होते हैं ना, पुराने लोग कैसे अपने छोटे-छोटे ठुमके लगाकर नाचते हैं, सब वैसे ही नाचे थे। जी। <chuckles> जी।
अच्छा। हाँ, अच्छा। सबने डान्स किया था? अच्छा। जी। हाँ, बिल्कुल। <chuckles> अरे वाह! बहुत खुशी की बात है। मतलब आपके, आपके परिवार में इतना खुशी का माहौल था। मैं एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगी आपसे। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मतलब जैसे आपने अ, गाने सुने और आपका मन भी करा आपके घर जाने का, आपके म म मतलब बात करने का पर आपको टा काम की वजह से समय ही नहीं मिला और मतलब आपने उस चीज़ से फिर, किस तरीके से आपने मतलब समय निकाला?

हम्म देखिए, हाँ बिल्कुल, एक ज ज गाना मैंने शुरुआत में कहा था, "यादें याद आती हैं।" अ, तो वो गाना ही था, बहुत ज़्यादा क्योंकि देखिए, एक बार हुआ था कब क्योंकि अ, मैं काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी भी थी। अ, मैं आ भी नहीं सकती थी वापस, उस समय मेरी मम्मी की थोड़ी-सी तबियत हेल्थ खराब हो गई थी। अ, मतलब थोड़ी अ, म वो पैर मुड़ गया था उनका मतलब तो अ, मैं वैसे तो सब घरवाले थे मौजूद। लेकिन फिर भी अ, मेरा दिल नहीं कह रहा था कि मैं चाहती थी कि हाँ, लगता ही है। तो मैं चाह
हाँ। हुँ। अच्छा। अच्छा। थोड़ा-सा लगता ही है ना? कि चले जाएँ एक बार मिलने।
हाँ, तो वैसे 2 दिन ही हुआ था, वापस नहीं जा सकती थी मैं। अ, तो फिर उसके बाद अ, मतलब हमेशा वीडियो कॉल के ही ज़रिए मतलब देखना, मतलब कभी भी बेरेक्स मिलते थे, उनको भी ब एस वैसा होता था कि मैं वीडियो कॉल तो नहीं करती थी रोज़ाना, लेकिन उस दिन वो जब पता चला कि ऐसा हुआ है तो, रोज़ाना जितनी बार भी मैं कॉल करती थी दिनचर्या में अपने औ हमेशा मम्मी को मतलब वीडियो कॉल के ज़रिए ही अ, देखती थी ताकि अ, तसल्ली हो, मतलब मुझे होप रहे कि हाँ वो अच्छी हैं, बेहतर हैं और रोना भी आता था उस समय, क्योंकि मैं करीब नहीं हूँ। क्योंकि होता है ना माता-पित माता-पिता क्या नहीं, परिवार वालों को हाँ, परिवार वालों को अगर कुछ चोट पहुँचती है, तो अगर आप उनके पास नहीं हो तो, एक अलग ही अ, दुःख महसूस होता है अब हमें। जी।
हुँ। हाँ। जी। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ होता ही है। थोड़ा-सा हो जाता है। हुँ। बिल्कुल, सही बात है आपकी। मतलब मेरे को अ, स ये सुनकर अ, खुशी मिली कि आपको, आपके परिवार से इतना मतलब गाने-गाने-गाने जो हैं वो ना, इतना जोड़ते हैं आपको। और आप गानों को सुन के, आपको उनकी याद भी आती है। तो मेरे को मतलब अ, आज आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मैं आशा करूँगी हमारी फिर से बात होगी, किसी ना किसी टॉपिक पर और आपने मुझसे काफ़ी अच्छी बातें बताईं। तो, मैं आशा करूँगी हमारी फिर से बात होगी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।